Heu, alors, écoute, quand je repense à mon enfance, je sais que je détestais l'école. Mais heu, en même temps, de s manière un peu, heu, parallèle, je sais que j'ai de mes meilleurs souvenirs qui viennent de l'école. Toi, ça serait quoi ton meilleur souvenir avec tes amis?
OK. Oh là là, en vrai, je pense qu'il y a d une période la plus forte en termes de scolarité, je pense que c'est le lycée, en vrai. Hem, ouais. Je co je comprends ce que tu veux dire en mode, heu, tu aimes pas trop l'école mais, heu, tu y allais pour les copains ah! je vois, je vois. Parce que genre tu tè sentais pas bien enfin genre tu es tu es pas du genre à ce que je dis je sais qu'il y a des gens qui sont très rebelles, heu, au niveau de l'apprentissage et qui considèrent pas, heu, que ce soit intéressant, heu, de d'apprendre des des trucs qui, heu
Le lycée? Détester, <laughs> exactement! <laughs> <gasps> T Mmh. Alors non, moi, c'était c c'était même pas ça. C'était vraiment, heu, j'adorais apprendre des choses et cetera. C'était vraiment le stress de la compétition, heu, tu sais, les professeurs qui te disent: «Heu vous allez jamais avoir votre bac. Heu, vous allez jamais, heu vous allez tous avoir 0. Vous allez, heu, pas trouver de travail», machin.
Ouais. Mmh mh. Ah ouais! «Ah je dis ça pour vous, hein! Moi, moi, moi, mon bac je l'ai, hein, moi, il y a moi, j'ai, moi, je j'ai rien qui perd, hein!».
Hey! Oh oui! Exactement! Exactement, cette phrase, il nous la disait tout le temps.
Les pires. <laughs>
Et du coup, bah moi, c'était vraiment cette angoisse, heu, tous les matins de de de me dire: «Tiens, je commence, j'ai 4 heures de maths, heu» «ensuite, heu, 4 heures d'histoire-géo et j'ai pas fait j'ai pas fini mes devoirs» et cetera.
Mmh mh.